ああ、もう、じゃあもう、むこす、時間を設定していて、もうそれからはもう
うん。 はい。 うん。
仕事のことは考えない、考えもしない。
考えないし、あと、私、ほぼほぼ、リモートで仕事してるんですね。あの、週1回だけオフィスに行かないといけないんですけど、それ以外は家から仕事してるので。あの、どっかで区切りをつけないと、特に、家で仕事してる場合ってほら、帰る場所が無いから、もう、完全にオフラインにしてしまわないと、結構ノンストップでやっちゃおうと思えば、やっちゃえるんですよね。
はいはい。 はい。 うん。 うーん。 はい。 ああ。 うんうんうん。な、敢えてそうやって境界を、あの、時間を設定して境界を引かないと、リモートワークだからこそ、あの、仕事と私生活の境が無くなってしまうんですね。
うん。 うん。 はい。 そう。 うん。 ほんとそうなんです。だから、あの、まあ、こう、なんとなく、もうこの人は5時以降に連絡しても、あの、もう連絡返ってこないよ、みたいな感じの、もう、あの、ぜもうこう いう感じをつくるんです。あのい言わないですけど、あの「私ごじ以降はもう連絡つきませんので」とは言わないんですけど
ああ。 はいはい。
あの、大体5時ぐらいなったら、この人もう、全然連絡してこないな、みたいな。<laughs> 結構わがまま。
<laughs> 仕事に関わらないから、もう周りの方も、あ、そういえば、あの方は5時以降、あ
うん。 <laughs> うん。 そう。メッセージ送ってもうん、そうそう、メッセージ送っても、静か。そう、現れない。もうあの、5時過ぎると、なんかぴたっと、あの、色んな質問してきても、ま、返ってこないから、まあ、明日の朝かなって思ってもらえるじゃないですか。
なに、現れないな、ちょっと。チャットにも、あの <laughs> 現れないと。 はい。 うんうんうん。はいはい。周りのあの、期待というか、そちら周りの期待もそれにせるんですね、その自分が、ちゃんと線が引くこと。
うん。ね。はい。 はい。 うん。 そう、え、そうです。そうなんです。で、だからそこを徹底すると、あん
うん。
ほうに、あの、期待しなくなるじゃないですか。
はいはい。
うん、もう、この人はこういう人だみたいな感じで見てもらえると。
はい。
結構楽なんですよ。なんか「私は5時以降はもう連絡してもらっても、一切答えません」って言うと、なんかちょっと、宣言すると、何なのこの人ってなると思うんですけど。<laughs> なんかやんわりと。<laughs>
ああ。<laughs> あえて言わなくても、あの、ね。行動で示していれば
そう。 あ、そうです。うん。で
う、周りはもう気づいてくれるますもんね。
み、気づいてくる、そうですそうです。だから毎日のことなので、まあ、大体こうパターンってあるじゃないですか。
うんうんうん。 はい。